J'avais, heu, bah, j'avais surtout des bombasses, hein. <laughs> Sinon, c'était pas c'était pas intéressant.
Bah, ouais, tu m'étonnes.
Tu avais tu avais des des des posters toi? Dans ta chambre?
Mmh, heu, <blows air> j'avais des affiches de Charmed.
Ah, ouais?
Ouais.
Ah, c'est marrant ça.
Bah, ouais. J'en avais plein et j'avais qui d'autre? Bah, je crois que c'est tout, hein, j'avais pas de j'en avais pas 15 000. Je sais pas pourquoi, mais j'adorais
Tu C'est marrant.
et j'avoue, heu, ouais. <laughs>
C'est rigolo. C'est pour ça que tu aimes bien tout ce qui est paranormal et tout ça? <chuckles>
<laughs> Mais, heu, v ouais, heu, enfin, j'aime bien, heu, je sais pas si j'aime bien ça. Je t'ai dit que j'aimais bien? Non, je t'ai juste dit qu'il y a eu que ça m'a ça m'a suivie <laughs>
Oh oh! <laughs> Waouh! Sympa la meuf! <laughs>
<laughs> que j'aime bien ça. Bah, après, heu, c'est intéressant.
Oui, oui, oui, tu sais que Beth, elle m'a dit qu'elle avait vu un un UFO, là, quand, heu, elle était dans le désert?
Ah, ah oui, heu, c'est vrai que je t'avais parlé de ça, ouais, OK, je comprends maintenant pourquoi tu me dis ça. <laughs> Et, tu lui as dit quoi?
Je lui ai fait: «Ouais, mais» <chuckles> <chuckles>